ครับผม คือช่วงเนี้ยผมว่า เวลาว่างกับเวลาแบบ อะ เวลาพักผ่อนของผมอะ มันค่อนข้างแบบรู้สึกน่าเบื่อมากเลย รู้สึกเหมือนว่า ไม่รู้จะทำอะไรดีอะครับผม แบบว่าไม่รู้ว่า จะดูหนังหรือฟังเพลงถึง พอรู้ว่า เราจะดูหนังหรือฟังเพลงอะมันก็แบบ รู้สึกว่า มันมีแต่อะไรที่เบื่อเต็มไปหมดเลยอะ ไม่รู้ว่า เพราะว่าเราแบบ โอ้โฮ! มัน เดี๋ยวนี้มัน ฮา มัน มันมีให้เลือกเต็มไปหมดเลยเนาะ แล้วเราก็เลยไม่รู้ว่า แบบอันไหนมันดีหรืออันไหนมันไม่ดีอะครับผม ก็เลยแบบ เออ อยากปรึกษานิดหนึ่งเนาะว่า แบบ เออ พอจะมีวิธีทำให้เรารู้สึกแบบพ้นความเบื่อ หรือว่าความเบื่อหน่ายในการพักผ่อนของเราไหม? เพราะเราก็ไม่อยากให้เวลาพักผ่อนของเรามันน่าเบื่ออะเนาะ แต่ว่าช่วงเนี้ยแบบไม่รู้เลยว่า จะทำยังไงดีอะครับ มัน มันไม่สนุกไปเสียหมดเลยอะครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม เข้าใจเลยค่ะ ขอสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะ? ว่า ปกติแล้วคุณชอบดูหนัง ฟังเพลง หรือว่าอ่านหนังสือแนวไหนเหรอคะ?
อืม คือจริง ๆ ผมชอบดูหนังกับฟังเพลงนะ อ่านหนังสือนี่ไม่ได้ชอบมาก แต่ว่าแบบเหมือนกับว่าที่ ที่ชอบก็จะเป็นหลายแนวเลยครับผม ก็มีให้เลือกเยอะเลยอะครับ หนังนี่ก็ชอบแทบทุกอย่างเลย ตั้งแต่หนังตลกไปจนถึงหนังซีเรียสเนาะ หนังประวัติศาสตร์ อะไรอย่างงี้ ก็ดูได้หมดเลยครับ เพลงก็เหมือนกันครับ แจซ Hiphop โอ้โฮ คลาสสิกคัล ได้หมดเลย ทั้งไทยทั้งต่างประเทศเลยครับผม แต่พอมันเยอะเกิน บางทีมันก็ไม่รู้ว่า เราจะเลือกดูอะไรดีอะครับผม แบบเนี้ยก็เป็นปัญหานิดหนึ่งอะครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ เข้าใจเลยค่ะ ขอสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดได้ไหมคะว่า หนังเรื่องไหนที่คุณดูล่าสุดแล้วมันประทับใจ แล้วก็แบบยังติดตาตรึงใจจนถึงทุกวันอย่างเงี้ยค่ะ?
โอ้โฮ! อันนี้นี่ต้องย้อนไป 3 ปี นู่นเลยครับผม <chuckles> จะแบบ เออ ก็เป็นเรื่อง Dune น่ะครับผม เรื่อง Dune เนาะ ใช่ ภาค สอง โดยเฉพาะเลย ก็อาจจะไม่รู้ว่ามันดีเกินไปหรือ เปล่านะ ผมเลยแบบดูกี่เรื่อง ๆ ก็แบบ เอ๊ะ มันไม่ดีเท่าเรื่องนี้เลย อะไรอย่างงี้ครับ ผมก็ไม่ แน่ ใจนะ แต่ว่าก็เป็น 3 ปี แล้วนะที่ผมดูหนังแล้วแบบ โอ้โฮ นี่มันแบบ เอ่อ เปลี่ยนโลกของเราเลยจริง ๆ แล้วก็รู้สึกแบบไม่มีความเบื่อแม้แต่นิดเดียวเลย เดี๋ยวเนี้ยผมเปิดดูอะไรใน ช Netflix บ้าง ในแบบ อ่า สตรีมมิงเซอร์วิซ อื่น ๆ มั่ง ผมก็รู้สึกแบบดูได้ 5 นาที 10 นาที ก็แบบปิด เพราะว่ารู้สึกมันน่าเบื่อ อะไรอย่างเงี้ยครับผม
ได้เลยค่ะ เรื่องอะไรคะ? อา! Dune ค่ะ ๆ ได้เลยค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ เข้าใจได้เลยค่ะ ขอสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะว่า คุณชอบอะไรใน Dune ภาค 2 เหรอคะ? เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบภาคแรกกันนะคะ แล้ว พอคุณบอกว่าชอบภาค 2 นะคะ ก็เลยอยากรู้ อยากรู้ต่ออีกนิดหนึ่งอะค่ะ เอ๊ะ! ทำไมถึงเป็นภาค 2 คะ มัน อะไรที่มันติดใจคุณเหรอคะ?
ครับ อืม อืม อืม ผมว่ามันเป็นหนังที่สมบูรณ์แบบดีอะครับผม ก็คือแบบดนตรีก็ดี ฉากถ่ายก็ดี แสดงดี แล้วก็บทก็ดีเนาะ แล้วทุกอย่างมันมาลงตัว แบบทำมันมารวมกัน แล้วมันลงตัวได้แบบเพอร์เฟกต์ดีแล้วกัน ผมก็ อืม รู้สึกว่า เป็นเรื่องที่ดีเนาะ แล้วก็ไม่ ไม่ ไม่ ไม่มีความน่าเบื่อเลย ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่มีตอนไหน ไม่มีหาว ไม่มีแม้แต่ ช คิดจะหาวด้วยซ้ำ ไม่มีคิดจะแบบ อ่า มองไปที่อื่นเลย อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ โอ้! ก็ไม่ได้เจออะไร ความรู้สึกอย่างนั้นมานานมากแล้วอะครับผม อยากได้กลับมาเหมือนกันครับ
ค่ะ โอ้โฮ ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ่า อันนี้นี่คือคุณดูในโรงใช่ไหมคะ?
ใช่ครับ
อา ดู IMAX ด้วยหรือเปล่าคะ?
IMAX ด้วยครับผม
อา ก็เลยจะยิ่งอินมากเป็นพิเศษ ด้วยความที่เขา อ่า อ ใช้คำว่า เขาใช้ตัวกล้องพิเศษสำหรับ IMAX เท่านั้นด้วย คุณก็เลยดูอินกับ อ่า ทุก ๆ รายละเอียดที่ อ่า ผู้กำกับเขาอยากจะสื่อออกมา แล้วก็ อืม ตัวละครก็แสดงดีด้วย ใช่ไหมคะ?
อืม ครับ อืม ครับผม ใช่
อืม ขอสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งค่ะว่า ณ ตอนนี้เนี่ย คุณมีเวลาว่าง หรือผ่อนคลายวันละกี่นาที? หรือกี่ชั่วโมงคะ?
ครับผม ก็แบบเวลาว่าง ก็ จริง ๆ ก็ค่อนข้างเยอะนะครับ ตอนนี้เป็นพ่อบ้านแบบพ่อบ้าน พ่อบ้านให้คุณแฟนเนาะ เพิ่งย้ายมา อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยแบบมีเวลาว่างเยอะ แล้วแฟนผมก็ยุ่งมากด้วยช่วงเนี้ย บางทีเราก็ต้องนอนคนเดียว เขาแบบเป็นหมอ อย่างเงี้ยครับ แล้วเขาอยู่เวรมั่งอะไรมั่ง เราก็อยู่คนเดียว เราก็เลยรู้สึกว่าง แล้วก็แบบ แต่ก็แบบ มันก็อยู่คนเดียวอะเนาะ ไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้เรารู้สึกเบื่อด้วยหรือเปล่า เพราะไม่มีคนดูด้วย อะไรประมาณนี้อะครับ ก็แบบ เออ ก็เป็น โอ้โฮ ผมใช้ว่าทั้งวันเลยก็ได้แล้วกันเนาะ คือหน้าที่ผมก็แค่ทำงานบ้านเอง แล้วก็แบบทำงานแบบจากที่บ้านอะ Freelance อะไรอย่างงี้ ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเองอะครับผม ที่เหลือก็ว่างหมดเลยครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม แล้ว ถ้าเกิดว่า เอ่อ เป็นพวกซีรีส์ อะไรแบบเนี้ยค่ะ พอจะมี เอ่อ อะไรที่ เรื่องไหนที่ชื่นชอบไหมคะ? ด้วยความที่คุณก็บอกว่าคุณมีเวลาว่างเยอะทีเดียว ถ้าเกิดว่า ดูเป็นหนังมันก็จะ เอ่อ ผ่อนคลายแค่ 2-3 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นซีรีส์ 16 ตอนแบบเนี้ย คุณก็น่าจะใช้เวลาว่างได้เยอะเลยทีเดียวค่ะ ผ่อนคลายได้เยอะเลยแบบเนี้ยค่ะ
อืม อืม ครับ คือดูซีรีส์นะครับ แต่เนี่ยครับปัญหาของผมมันคือแบบมีเวลา แต่เราดูไปแล้วเราไม่อยากดู ต่อ มากกว่าครับผม รู้สึกดูไป แล้วก็เบื่อไว ใช่ ก็เลยกลายเป็นแบบไม่อยากทำอะไรสักอย่างครับ รู้สึกแบบเอือม แล้วก็ เออ หาเรื่องที่เราอยากดูไม่ได้จริง ๆ จัง ๆ ก็ไม่รู้ว่า จะทำยังไงดีเหมือนกันน่ะครับผม จริง ๆ หนัง อะไรอย่างเงี้ย มีให้เลือกเยอะเต็มไปหมดเลยเนาะ ผมก็แบบสมัครเต็มไปหมดเลย แต่ว่าแบบกดเรื่องไหนไปผมก็ เฮ่ย สุ่มเรื่องดูก็แบบไม่สนุกบ้าง หรือเบื่อบ้าง อะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะ เข้าออกมีเวลานะเนี้ย ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม สอบถามอีกนิดหนึ่ง ได้ ไหมคะว่า นอกจาก Netflix แล้วคุณมี เอ่อ แอปอื่น ๆ อีกไหมคะ สตรีมมิง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ? ถ้าเกิดคุณแบบว่า ค่ะ มีอะไรบ้างคะ?
มีครับผม มี อืม ก็มีพวก Prime Video อะไรอย่างงี้เนาะ มียูทูบด้วย อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็เป็น HBO ก็มีนะครับผม ก็คือสมัครแทบทุกอย่างนั่นแหละครับ ก็แทบ มีแค่ อา มีแค่ Disney ครับที่ไม่ได้สมัคร ที่เหลือสมัครหมดเลย ใช่
อ๋อ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อ้อ ไม่แน่ใจว่า ใน HBO เนี่ย เอ่อ มีเรื่อง High Potential ไหมคะ? คุณเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมคะ? เป็น เอ่อ ซีรีส์อเมริกัน อเมริกันซีรีส์ค่ะ
อืม อืม ก็น่าสนใจนะครับ คือมันเป็นเกี่ยวกับอะไร แบบที่ แบบเหมือนกับว่า มันน่าสนใจยังไงเหรอครับผม?
ค่ะ อา ก็คือ อ่า ตัวเอกเนี่ยค่ะ นางเป็นคุณแม่ลูก 3 อะนะคะ แต่ว่านางเป็นคนที่มีไอคิว 160 อะค่ะ ฉะนั้นนางจะสามารถที่จะ เอ่อ ไขปัญหา ไขปริศนาในคดีฆาตกรรมต่าง ๆ เนี่ย ด้วยความฉลาดของนาง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่ง อ่า ตอนแรกเนี่ยนางเป็นแค่ อ่า ต้องใช้คำว่าเป็นเมตให้กับ เอ่อ กรมตำรวจ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วนางก็เห็นว่า เอ๊ย อ่า ในคดีที่เขา อ่า มีบอร์ดอยู่ อย่างเงี้ยค่ะ นางก็เขียนว่า อะ ควรจะไปหาที่ตรงนี้นะ ตรงนี้เนี่ยมีอะไรที่หายไป คือนางสามารถที่จะ เอ่อ ไขปัญหาได้จากสิ่งที่นางมองเห็น แล้วก็ด้วยความรู้ต่าง ๆ ที่นางมี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถึงแม้จะเป็นคุณแม่ลูก 3 แต่ก็คือนางเป็นคนที่เก่งมาก ๆ เลย อะไรประมาณเนี้ยค่ะ นางก็จะค่อย ๆ solve ไปทีละเคสแบบเนี้ยค่ะ มันก็จะเป็นซีรีส์ที่ อ่า ถ้าเกิดว่าคุณชอบ CSI หรือว่า เอ่อ หนังที่แบบสืบสวนสอบสวน อะไรแบบเนี้ยค่ะ คุณก็น่าจะชอบเรื่องนี้ค่ะ
อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ ครับผม อืม ก็น่าสนใจดีนะครับ อืม คือก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ดูเนาะ ชื่อเรื่อง "High Potential" ใช่ไหมครับผม?
ค่ะ ใช่ค่ะ คือ บางทีเราก็นึกไม่ถึงอะค่ะ ด้วยความที่นาง เอ่อ ต้องใช้คำว่า อ่า นางมีไอคิวที่สูงมาก ๆ เวลาที่แบบนางมองเห็น หรือว่าอ่านอะไรแป๊บเดียวเนี่ย คือนางก็จำได้หมดทุกอย่าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม ครับผม อือ ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเนาะ อันนี้คือผมอยากลองดูเหมือนกันว่าแบบนอกจากเรื่องเนี้ย คือผมอยากหาวิธีที่แบบเหมือนกับว่าจะให้ผมแบบ เอ่อ เหมือนกับว่า หาเรื่องสนุก ๆ หรือว่ามีวิธีไหนที่แบบเราจะเลือกได้ว่า เฮ้ย เรื่องนี้มันน่าสนใจเป็นพิเศษเลยนะ แบบว่าดูรีวิวดีไหม หรือว่าแบบดู แบบต้อง ต้องค้นหายังไง เพราะว่า มันมีให้เราเลือกเยอะเนาะ แล้วเราก็เลยเลือกไม่ถูกอย่างเงี้ย ถ้าผมไม่ได้มีคุณมาแนะนำเรื่อง "High Potential" ผมก็ไม่รู้จักเลย ก็เลยแบบอยากรู้ว่า มันจะพอมีเวลา หรือว่ามีวิธีอะไรที่แบบเราสามารถค้นหาเพื่อแบบดูว่า เฮ้ย คอนเทนต์ไหนที่มันจะถูกใจเรา หรือว่าหนังกับเพลงแบบไหน ที่เราอาจจะ เออ โดนใจเรามีวิธีที่แบบ เอ่อ เจอให้ได้ง่ายมากขึ้นไหมอะครับผม?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ อืม ค่ะ มีค่ะ ตอนนี้เราก็สามารถที่จะเซิร์ชง่าย ๆ เลยนะคะ ในอินเทอร์เน็ตก็ อ่า ดูว่า อ่า ขอเขียนไปว่า รีวิวหนังใหม่ อะไรประมาณเนี้ยค่ะ แล้วคุณอยากจะใส่บน Netflix หรือว่าบน HBO อะไรแบบเนี้ยค่ะ มันก็จะขึ้นมาว่า แบบแต่ละคนที่เขาไปดูหนังมา แล้วเขารีวิวอะไรยังไงบ้าง? อะค่ะ มีตอน ณ ตอนนี้เนี่ย มี เอ่อ หนังเรื่องใหม่ อะไรยังไงบ้าง? แล้วก็คะแนนรีวิวเนี่ยเท่าไร? หรือว่าจะเข้าไปดู ป ใน เว็บรีวิวหนัง IMDb Rotten tomatoes อะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะ ก็ อ่า ของพวกนี้ อ่า เว็บพวกนี้ก็ฟรีเหมือนกันค่ะ สามารถที่จะเข้าไปดูได้ค่ะว่า ณ ตอนนี้เนี่ย แต่ หนังแต่ละเรื่อง หรือว่าซีรีส์ หรือว่า เอ่อ อะไรพวกเนี้ยค่ะ ได้คะแนนเท่าไร? แล้วก็มีรีวิวจากคนดูประมาณไหนยังไง? แบบบางทีเราก็จะได้เอามาเป็น guideline แล้วก็ไปหาดูตาม อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อือ ครับ อือ อืม ครับผม อือ ครับ อือ อืม ครับ ก็เหมือนกับว่า ดูว่ารีวิวที่มันดี ๆ ก่อน อะไรอย่างงี้ ก็จะได้แบบพอคัดเลือกได้เนาะ อา อืม แล้วอย่างงี้ เราจะแบบเหมือนกับว่า เชื่อถือในรีวิวนี้ได้มากน้อยแค่ไหน อะไรยังไงอะครับ? คือเราควร โดยส่วนใหญ่ก็คือเชื่อถือได้หรือเปล่าครับ? หรือว่าไม่ค่อยเชื่อ เชื่อถือไม่ค่อยได้อะครับผม
ใช่ค่ะ ค่ะ คือ ต้องขอบอกว่า ความพึงพอใจในหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็เป็นส่วนของปัจเจกบุคคลอะนะคะ เราก็ เอ่อ ตัดสินเองเลยค่ะ ถ้าเขาบอกว่า ดีมาก ๆ เราก็ลองไปดูซิ มันดีจริงไหม? ถ้า ถ้าเราอยากดูว่า มันดีจริงไหม เราก็ต้องดูเองแหละค่ะ แล้วก็จะได้ไปเขียนบอกเขาได้ว่า เอ๊ะ มันดียังไง? มันเป็นยังไง? เราก็ต้องลอง ลง ลองดูเองน่ะค่ะ
อืม ครับ อืม ครับ อืม อา ครับ โอ้ ดีมากเลยเนาะ คือเหมือนกับ ว่า เป็นการท้าทายตัวเอง แล้วก็ท้าทายคนรีวิวไปในระดับหนึ่งเนาะ ก็ลองดู เออ ก็ จริง ๆ ก็ดีมากเลย ก็เดี๋ยวจะได้แบบ ก็เดี๋ยวเอาอันอื่นไปดู High Potential ก่อน แล้วหลังจาก High Potential เดี๋ยวผมไปลองดูแล้วกันว่า เออ จะลองดูว่า มีรีวิวอะไรที่มันได้รา ค อ่าย ได้คะแนนดี ๆ มั่งเนาะ เดี๋ยวจะดูปีนี้ก่อนแล้วกันที่ออกมา เห็นมีเรื่องบางเรื่องที่ก็อาจจะน่าสนใจอยู่ แต่เหมือนกับว่า ไม่มีแรงจูงใจในการไปดูเนาะ อันนี้เดี๋ยวก็จะได้เหมือนลองอ่านรีวิวมา แล้วก็แบบเก็บมาคิดว่า แบบ เฮ้ย ที่คนรีวิวเนี่ยพูดจริงไหม? มันก็จะได้ไม่ได้ดูแค่หนังเนาะ มันจะได้ไม่รู้สึกเบื่อ บางทีจะได้คิดถึงรีวิวด้วย แล้วก็ เออ ไปดูมาว่า มันจะได้แบบเขาพูดจริงไหม? เขาคิดเหมือนเราไหม? หรือว่าอาจจะเป็นการพูดคุยกับคนรีวิว หรือเราไปรีวิวเองด้วยก็น่าจะดีเนาะ ก็ โอ้โฮ ขอบคุณมากเลยครับ ขอบคุณมากที่แบบให้คำแนะนำตรงนี้มาเนาะ ก็ เอ่อ รู้สึกตื่นเต้นแล้ว เออ ก็เดี๋ยวว่า จะไปลองดูนะครับ วันนี้ขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีครับผม
ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ใช่เลยค่ะ ค่ะ ยินดีค่ะ เอาใจช่วยนะคะ วันนี้ก็สวัสดีค่ะ